ใช่ แล้วพวกกระดาษ พวกอะไรก็แยกได้อีกนะครับ อย่างสมุด หนังสือเนี่ย อย่างหนังสือเนี่ยนะครับ ถ้าเราเอาปกออก แล้วขายแค่กระดาษข้างในเนี่ย ราคาปกกะราคากระดาษข้างในก็ต่างกันอีกครับ แบบนี้ก็ช่วยเพิ่มมูลค่า อา อย่างสมมุติเป็นขวดแก้วนะครับ อาจจะเป็นเครื่องดื่ม ไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์หรือเบียร์ หรืออะไรอย่างเงี้ย ถ้าเกิดว่าเรามีลังเปล่าเนี่ย แล้วเราใส่ เอาขวดใส่ลังเนี่ย ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งที่มูลค่าสูงกว่าเดิมเยอะเลยครับ โดยที่เราก็จะได้เงินเพิ่ม
อืม อืม อ๋อ ค่ะ ๆ ค่ะ ค่ะ อืม อืม หมายถึงว่า เอาขวดใส่ลังเหรอคะ?
เอาขวดใส่ลังครับ แบบว่าครบหนึ่งลังเลยอย่างเงี้ยครับ อย่างงั้นน่ะ คือจะได้ราคาเพิ่มกว่าเดิมเยอะ ครับ เป็นหลายเท่าเลย ใช่ อย่างงั้นได้เพิ่มมูลค่าในการขายของได้ด้วยครับ แล้วก็เป็นการแยกขยะ ลดขยะที่มีประสิทธิภาพมาก ใช่ แบบนี้ก็ช่วยได้เยอะเลย
อ๋อ เหมือนเป็นเซตของเขา ค่ะ ๆ อืม ค่ะ ๆ โอ้โฮ อันนี้แนว แนวคิดค่อนข้างดีมากเลยนะคะ นอกจากเป็นการลดขยะ ลดโลกร้อน แล้วก็เป็นการ Reuse รีไซเคิล แล้วนะคะ ก็จะเป็นการสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่งด้วยค่ะ โดยที่เหมือนมันเป็น passive income ที่เราไม่ได้มีการสูญเสียตรงนี้ไปอะค่ะ แต่ว่าเป็นการนำสิ่งที่เรามี แล้วก็ไปขายส่งต่อตรงนี้
ใช่เลยครับ ใช่ ใช่ นอก นอกจากไปส่งต่อแล้วเขาไปใช้ได้ง่ายเนาะ บางอย่างเขาก็ไป reuse แล้วเราเนี่ย ก็ได้เงินด้วย แล้วก็ช่วยสิ่งแวดล้อมด้วย มันได้หลายต่อเลย ครับ แบบเนี้ยดีมาก ๆ อา ครับ แล้วก็มีวิธีอื่นอีกนะครับ อะฮะ
อืม ค่ะ อือฮึ อันนี้ค่อนข้างดีมากเลยนะคะ อืม เป็นวิธีไหนคะเนี่ย?
อืม คือต้องบอกว่ามันมีหลายวิธีมาก หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือการที่ โดยส่วนตัวเนี่ยนะครับ เป็นคนชอบที่ ก ดื่มกาแฟครับ อา ทีเนี้ยในการที่ไปซื้อกาแฟเนี่ยนะครับ ก็ในร้าน ในร้าน อ่า กาแฟต่าง ๆ เนาะ เขาก็จะมีโพรโมชันเนาะ ในการที่แบบว่าบางที
อืม ค่ะ ๆ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อ้อ เป็นโพรโมชันร้านกาแฟ
อา เป็นโพรโมชัน คือด้วยความงกของเราอีกแล้วครับ ในการที่ อ่า เขามีส่วนลด ถ้าเกิดว่านำแก้วไปเองใช่ไหมครับ เพราะว่า
ค่ะ อืม ค่ะ อืม อ๋อ หมายถึงว่า แก้วส่วนตัวเหรอคะ?